Você sente que a sua família influenciou muito no seu gosto musical? No gosto que você tem hoje?
Ah, sim, com certeza. Nossa, minha família é assim desde pequeno, né, quando eu tinha 5 anos de idade, eh, eu tinha avó e o meu avô, né, passava muito tempo com eles, e eles viviam no forró pé de serra né. Então
Hum. Uhum. Que E, eh, tinha muita música em casa também?
Tinha tinha a música o que mais tocava era forró. Na época tocava muito, eh, o Fala Mansa, né, e o Xande, do Aviões do Forró.
Uhum. Aham. Aviões do forró, exato.
Isso. E aí, eu achava meio esquisito, né, porque era a minha avó e meu avô que escutava, então, eu criança ali, eu falando: "Meu Deus do céu que música ruim".
Tá. E eles dançavam também ou só ouviam a música?
Dançavam, o tempo todo eles ali, dançando, né, fa era muito festeiro. Ele sempre pegava ali, né Tinha um tio meu que tocava sanfona, o outro que tocava gaita. Então
Uhum. Hum! Nossa que interessante!
É, família de músicos. <chuckles>
E você toca também alguma coisa? Aprendeu com eles a tocar algum instrumento?
Aprendi, aprendi a tocar sanfona, que é muito difícil. Sério. Hum. É muito difícil, né, porque tem os botões, né, do teclado e tem os botões também, que é tipo, de máquina de escrever, aquelas máquina antiga, que faz o os toques da música ali, né, o sol, o ré e etc. E aí
Olha! Aham. Aham. Aham. Sim. E não é muito comum também, pessoas que tocam sanfona, né?
E não é muito comum, é meio esquisito assim, né, quando você tem por volta ali, de 20, 21 anos de idade, você compartilha com seus amigos que toca sanfona. <chuckles>
<laughs> Porque geralmente é sempre assim: "Ai, o carinha que toca violão, que puxa a roda de violão". Com você não, você fala: "Não, mas eu toco é sanfona!".
Isso. Exatamente. Essa a sanfona é associada querendo ou não a pessoas mais velhas, né. Então, tem um preconceito ali, inicial. Só que quando começa a tocar a sanfona, com aquele movimento ali, né porque tem que ter, você tem que apertar os botões como se fosse do teclado. Tem os outros botões que são da nota musical e tem a harmonia do movimento com a mão também. Você tem que movimentar a sanfona. É muita coisa ao mesmo tempo. Então assim, não tem como Igual violão, o violão você pega ele, fica parado e tocando, sentado no banquinho. A sanfona se você ficar parado, você toca mal, porque você não acompanha o ritmo. Então, ali desde pequeno, né, crescendo no meio do forró, minha avó e o e e meu avô sempre, ali dançando escutando forró, meus tios tocando sanfona, então, isso acabou que teve uma influência gigantesca. E aí <chuckles> e aí, teve uma história até engraçada
É, exato. Uhum. Hum. Uhum. Hum. É muita coisa ao mesmo tempo! É. Sei. Ah! Aham. Aham. Aham. Perfeito. Sim. Me conta.
que foi que foi quando o meu tio, né, ele comprou uma sanfona, uma mini sanfona, né, que era pequenininha. E eu naquilo que acha
Aham. E nisso você tinha quantos anos?
Aí, eu já estava com 7 anos, 7 anos de idade.
Ok, ok.
Dos 5 aos 7 anos ali, eu não eu negava o forró, que eu achava estranho, né, um gosto meio de idoso, de gente ve idosa. E
Eu estava assim: "Ah, não! Eu quero ouvir Xuxa, não quero ouvir forró".
É! Eu <chuckles> eu querendo ouvir, eh, músicas de criança ali, né, coisa passava desenho na televisão e eu ficava assim: "Ah, prefiro essa música aqui, do desenho".
Sim. Uhum.
E aí, minha avó levava eu e meu irmão, né, para o para o forró, que era
Ah é? Vocês iam para o forró?
É. Era um forró que acontecia porque a gente passava muito na no sítio, né, dela. E aí, é como se fosse um vilarejo onde tem várias casas. E aí, o que que acontecia? As pessoas desse vilarejo se reunia num num barzinho que tinha sinuca e tinha totó que é um pimbolim que chama, né?
Ok. Uhum. Uhum. Sim, aquele joguinho de futebol, né?
É, exatamente. E aí, eu e meu irmão não dava tanto crédito né, ali. Só que aí, por volta dos 7 anos de idade eu comecei a a criar um interesse porque meu tio comprou essa sanfona, né, essa mini sanfona. Pra criança, aham.
Aham. A mini sanfoninha. Ai, ok! Era pra criança, já.
E dali, eh, e dali eu peguei aquilo, eu falei: "Nossa, como que eu vou aprender a tocar isso? E meu tio ali, com toda a paciência do mundo: "Olha, seja calmo, a senta aqui que eu vou te ensinar. Aí, ele começou a me ensinan
Aham. Ah, ele foi seu professor, ele que te ensinou.
Ele Exatamente, ele tocava muito, muito mesmo! Ele fazia parte de grupos, né, de forró. Não grupo famoso, né, porque Isso, ali no vilarejo, na cidade ali. Porque como era difícil acesso lá a questão dos ônibus, vans, então, acabava que ficava mais caro, né. Então, ele ele que comandava o forró ali, na região. É, na região local.
Aham. Ah! Famosinho lá na cidade. Ah, eu sei, ok. Uhum. O forrózinho da cidade. E esse forró era de dia? Que acontecia lá nesse bar? Era de dia?
Ixe e acontecia de 6h ali, da manhã, <chuckles> começava bem cedo, né. Que a gen é a gente tinha o hábito ali, de acordar 4h30 e aí, ao invés de ser de noite igual nas cidades acontece, né. Nas grandes cidades acontecem de noite ali, uma festa. Já, lá no vilarejo acontecia pela manhã, então começava Aham. Ia até umas 15h, 16h ali, da tarde. Porque
<chuckles> Meu Deus! Muito cedo! Aham. Exato. 6 da manhã até Depois todo mundo, eh, cansado: "Vamos pra casa, descansar".
É, exatamente. E dormia cedo, né. Então, tinha que acontecer cedo.
Ué, porque pra acordar 4h00 da manhã, né, tem que dormir cedo!
Exatamente. E ali nesse a gente sempre ia, né, acontecia geralmente finais de semana e aí, minha avó não tinha com quem deixar eu e meu irmão, ela levava a gente lá para o forró e deixava a gente brincando. E nisso a gente escutando, né, sempre a a música de fundo tocando, o som da sanfona, o som da gaita, aquela harmonia toda. E isso
Aham. Ok. Uhum. Foi criando aquele interesse.
Exatamente. E aí pronto, despertou o interesse de de tocar sanfona, eu comecei a ver na prática, né, como o meu tio tocava. E aí, sempre acompanhei ele. E aí, ele ficou me ensinando ali, durante 3 anos <chuckles> durante 3 anos me ensinando, porque não é um instrumento fácil, né, e aí
Uhum. Olha! Bastante tempo. Exato, tem que praticar bastante, né?
Aham, isso mesmo. E aí, quando eu completei 10 anos, eu comecei a me apresentar nos shows com ele, né, comecei a fazer parte dali, da banda do do Vilarejo. <chuckles>
Olha só! Hum, nossa! Já se tornou um membro ali, e a admiração pelo seu tio, então, só cresceu.
É. Só cresceu. Só cresceu e e ele também, assim, né, eu virei o sobrinho favorito dele. Porque ele tentou ensinar pra todos. Exata exatamente. Mais de ele pegava assim, todo sobrinho dele, ele pegava pra querer ensinar e ninguém se interessava. Eu fui o primeiro a a pelo menos me interessar ali, por pra começar a tocar, né. Então, ele por isso também ele inve fez um investimento e comprou, né, essa mini sanfona.
Uhum. Ah, claro. Um mini sanfoneiro. Uhum. Aham. É. Ele pensou: "Algum sobrinho vai se render aos, eh, poderes da sanfona". <laughs>
Ao som do forró. Exatamente, o poder da sanfona transformou. E
E você gosta de forró até hoje? Ou da teve ali, uma época da adolescência que você falou: "Não não posso ouvir forró agora, vou ouvir emo". Como é que foi?
Até hoje. Exatamente, na adolescência foi o período mais difícil, por quê?
Tá.
Os meus amigos de escola, assim, escutavam muito funk. E eu olhava assim, a batida do funk e e falava: "Não, como é possível gostar disso?”. <chuckles> Porque até os 14 anos eu estudava na na zona rural ali, né, que era uma escola perto da fazenda da minha vó do ficava no vilarejo, né, e aí, com uns 15 anos de idade eu me mudei pra cidade grande, fui morar em
Ah, sim. Não se interessava. <laughs> Aham. Ok. Ah, totalmente diferente.
Exato. Fui morar num centro ali, de Minas Gerais. E aí, aconteceu que teve esse choque ali, de realidade, esse choque de cultura, que muita gente ouvia funk e eu ainda escutava forró. E eu não conseguia gostar do funk, porque
Uhum. É. E e aí, você tem que tentar se socializar ali, com os colegas, né?
E claro, mas enfim, isso era o ponto, porque dificultava, no no recreio ali, né, no tempo de intervalo, ficava os meninos tudo ali, ouvindo fo eh, ouvindo funk e como que eu ia me enturmar se eu não sabia nenhuma música? <chuckles>
Aham. Aham. E você: "Então galera, e o forró? Vamos botar um Fala Mansa".
É exatamente. E foi daí que eu falei assim: "Não, eu não preciso me encaixar, eu preciso achar o meu grupinho". E aí, foi que eu encontrei um tinha um menino que ele sempre ficava sozinho, né
Uhum. Ah! Ok. Aham.
e aí eu perguntei se ele gostava de alguma música e tudo, e ele falou bem assim, que gostava de samba. E aí eu falei: "Ah, samba também é legal e tudo. Eu gosto de forró". Aí ele não teve preconceito igual os outros meninos do funk tiveram comigo. Então, ali
Olha! Ah, então, né, eles ainda tiveram um preconceito com você, quando você falou que gostava de forró.
Tiveram, tiveram. Porque é esquisito, né, andar com O o meu jeito também de se vestir eu me vestia também de uma forma diferente, né. Eles sempre se vestiam com bermuda com aquela bermuda, tênis, boné. E eu Bem funkeiro e eu nunca usei um boné assim, e um óculos assim, daquele jeito que eles usavam.
Aham. Aham. Sim, bem funkeiro. Voce já se vestia mais formal.
Isso, eu me vestia com com coletes, assim, né, de de caipira, digamos assim, nordestino assim, aquele toque nordestino de forrozeiro. No nordeste eu tenho muito amigo do nordeste, né, então, ele sempre acaba que quando a gente convive, a gente pega a cultura também, ali, eh, os modos, os costumes, o jeito de se vestir. Então, eu começo eu me vestia igual, porque eu era desde peri di desde pequeno ali né, adaptado ao ambiente, aí eu falei: "Ah, eu tenho que andar parecido com os meus amigos". Então, todo mundo andava igual. Um influenciava o outro.
Uhum. Uhum. <laughs> De forrozeiro. Aham. Aham. Sim. Uhum. Aham. Uhum. Mas interessante que você não se rendeu a influência de um outro grupo só pra pertencer. Você tentou manter você manteve a sua identidade: "Eu sou forrózeiro e não importa o que os meus amigos funkeiros pensem, eu não vou gostar de funk só pra me encaixar".
Não, não me rendi. Exatamente isso. E foi quando eu mantive essa ideia que eu consegui, eh, a fazer meu próprio grupinho. Por quê? Eu me juntei com com o menino do do pagode, com o outro que era do samba, que também não se encaixava, e a gente fez o nosso grupo ali. Cada um respeitando o gosto musical do outro. E aí
<giggles> Ah. Sim. Aham. E aí você acabou ouvindo, um pouco também da do gosto musical deles?
Então eu acabei gostando do pagode. O pagode pra mim foi muito bom, porque até então eu não tinha tanto acesso a esse gosto musical ali, porque eu vivia na roça, eu vivia na fazenda, no vilarejo e, é ninguém escutava.
Aham. Aham. E escutava o que os seus avós escutavam.
Exatamente. E dali que eu comecei a gostar de de pagode, só que o forró sempre foi a a minha paixão favorita. E aí teve um show, assim, inesquecível que a gente foi, né, que, que foi o show do Xand do Avião, Aviões do forró. E aí
Uhum. Sei. Uhum. Ah. É eles são bem famosos, né?
é, são, ih, são bem famosos no Brasil. E aí na época também tinha a Solange Almeida, né. Então fazia a segunda voz ali e aquele instrumental todo ali, fazendo aquela harmonia. E aí eu comecei a ir nos shows, né, porque eu já estava na cidade grande e aí comecei frequentar os show.
Ele é bem famoso. É. Sim. Uhum. Aham. Você tinha mais oportunidade de ver aqueles artistas, eh, pessoalmente, né, ao vivo.
Exatamente. E aí teve um um evento beneficiário, que aí, eh, eu consegui os ingressos, né. Era um evento beneficiário e os ingressos era coisa de R$10 ali, mais 1 quilo de isso, mais 1 quilo de alimento não perecível. Então, assim, eu falei: "É a minha oportunidade de ir no show do Avião". Porque como eu <chuckles> não tinha muito recurso financeiro, né, eu ficava atrás de oportunidades.
Uhum. Hum. Aham. Cabia no bolso. Uhum. <chuckles> Aham. Claro.
E aí eu aproveitei pra chamar esses meus amigos que eu tinha feito ali na escola, que eles gostavam de samba, né, de pagode. E eles falaram, olha, eu estou aberto, vamos lá que eu quero ver se é bom mesmo. <chuckles>
Uhum. Aham. E eles gostaram?
Gostaram, gostaram, se apaixonaram, se encantaram. E foi ali que eu revelei, que eu tocava sanfona.
<chuckles> E como é que foi a aceitação deles? Isso, você ainda toca hoje em dia?
Toco até hoje. Até hoje eu tenho minha sanfona, faço parte de um grupo musical também. Eh, não muito famoso igual o Xand dos Aviões, ali
Uhum. <laughs> Olha só. <chuckles> Hã.
mas eu toco no meu bairro, me apresento em em pequenos bares, né. E quando eu contei, esses amigos, inclusive, eu levo eles comigo até hoje. Viraram forrozeiros.
Uhum. E olha Olha, que maravilha. Então você converteu eles a forrozeiros.
Então, eles são a mais apaixonados pelo forró do que eu. Exatamente. <laughs> São mais apaixonado que eu pelo forró. Hoje em dia é eles que me chamam pra fazer uma roda de forró, ali, e fazer um churrasquinho e chamar a família, né, pra fazer uma confraternização, ali. E aí, até hoje, assim, né, todo aniversário, ou que seja, aniversário dos 2 ou o meu aniversário, a gente toca
<laughs> Hum. Aham. Uhum. Sempre tem uma rodinha de forró.
Exatamente. E aquele forrozinho pé de serra, né, aquele forró que todo mundo dança, que ninguém pode ficar parado. E assim
Uhum. Bem gostosinho de ouvir.
Exatamente. E aí a gente chama, né, o a família, eh, a família se reúne sempre. Eu tenho meu tio, a minha tia também, que que são dançarinos, né. Então, <chuckles> eles ensinam
Uhum. <laughs> Sua família toda musical mesmo.
Toda musical. E aí meus tios, ali, né, junto com a minha tia, ali, eles formam aq aquela coreografia. Primeiro ensina, né, os passos certinho pra cada um
Aham.
e aí todo mundo vai aprendendo ali, e depois que a sanfona começa a tocar, ninguém fica parado. Ninguém fica parado. Tá proibido de entrar na próxima, esse é o lema da família. <laughs> Então assim, isso foi um gosto musical que ficou aí, para o resto da vida.
Aí já era, ninguém fica parado. <chuckles> Perfeito, perfeito. Muito bom saber que a sua família te influenciou musicalmente. Obrigada pela conversa.
Eu que agradeço, até a próxima.